Ja, äh, hi, ich, äh, würde da gerne über etwas mit dir reden, und, ähm, zwar: Ich studiere seit so circa 3 Jahren und, ähm, ja, genauso lange verfolgt mich eigentlich schon diese ganz typische Aufschieberitis, sage ich mal. Also, ähm, dass wirklich dass ich ewig brauche, um mal mit, ja, den Uniaufgaben anzufangen. Und, äh, bei meiner Uni, da sind die Prüfungsleistungen meistens ähm, ja, bestehen die aus so Papern, so Hausarbeiten und so was mit, äh, irgend 'ner Deadline. Und, äh, da fällt's mir natürlich am einfachsten aufzuschieben und das Ewigkeiten mit mir rumzutragen. Und das ist natürlich, äh, ja, super, super belastend irgendwie und ich würde gern versuchen, das abzulegen und halt nicht so lange aufzuschieben und halt meine Prioritäten besser setzen, was das angeht. Vielleicht, ja, kannst du mir da 'n bisschen helfen, was das angeht?
Ja, ich kann verstehen, dass so was auch sehr ärgerlich ist und auch problematisch für die Uni, da man ja immer so am Ball bleiben muss. Und dann wollte ich so fragen, ähm, hast du das Problem erst seit der Uni oder auch schon vorher gehabt?
Mhm. Mhm. Ne, also, eigentlich ist das wirklich nur, ja, das Problem so unibezogen. Ähm, ansonsten, in allen anderen Lebensbereichen, bin ich sehr, sehr, sehr organisiert, sehr strukturiert. Ähm, ich weiß genau, wann ich was mache, warum ich was mache, wie ich was mache und so weiter. Ich habe auch tatsächlich so 'n so 'n Planer, da schreibe ich mir immer rein, was so ansteht. Ich schreibe auch ganz gerne To-do-Listen und so. Also, das kriege ich halt gut hin in anderen Lebensbereichen. Nur halt bei der Uni, da fällt's mir echt schwer, mal frühzeitig anzufangen, um dann nachher nicht super zu stressen. Ja, das ist so das Problem meist nur, ja, im Unialltag, sage ich mal.
Ah, ich verstehe. Und hast du schon mal probiert, so was wie eine Planungs-App zu benutzen, wo man sich so die Aufgaben aufteilen kann, also, auch so einen besseren Überblick zu haben, wann Deadlines sind für verschiedene Hausaufgaben oder halt auch Hausarbeiten?
Mhm.